ああ、そうですね。あの、続くやつもあれば、ま、続かないやつも、ま、あったりはするし。ま、いつ途切れるかっていうのも当然、ま、わからないものなんで、やっぱりはい。
うんうんうん。ええ。ああ。 なるほど。 ああ、はい。
ま、もしくはその、やっぱりその、後回しにしすぎて当然1日で終わらないものとか、なんかちょっとぶボリュームが多かったから、5日ぐらいかけないといけないものを終わるだろうと思って放置してたら、いざちょっと取りかかってみたら、あ、これ1日で終わんないなみたいな。に、締め切り日に気づいて、ま、そっからじゃあ焦れるのかと全然焦らずに。「あ、もうこれ今頑張っても無理だからま、いいや」みたいな感じで
うんうん。 うーん。 ああ。 なるほど。ま、でもなんかあれですよね、なんかちゃんと自分の中で明確に稼ぎをイコールなんか時間をなんかお金に換算した上で、なんかやる気を出せるものはやる気出してるっていう状況ではあるんで。どうですか、逆に言うと、なんか今別に、ま、金銭面での焦りが明確に無いから、あのその、やる気が出てないのかなって感じではあるんですか？
はい。 はい。 ああ。 はい。 はい。